Bah, c'est vrai qu'en ce moment enfin, c'est pas en ce moment, mais on est quand même dans une société où bah, les écrans, heu, sont omniprésents de partout: Les télés, les téléphones, heu, les ordinateurs, heu, au bureau, même à la maison, sur lequel on peut travailler ou regarder des choses. Heu, je sais que pour beaucoup c'est compliqué, tu sais, de gérer le temps qu'on passe dessus parce que des fois c'est, ça peut être négatif ou des fois, heu, positif hein en fonction de ce qu'on fait dessus. Hem, comment, heu, comment tu gères ça toi le cr le temps d'écran dans ta famille, si tu as des enfants avec ta femme ou ou pas. Si tu es même célibataire, heu, co comment tu gères ça toi à la maison?
Tout à fait. Alors, heu, c'est une c'est un sujet, heu, assez assez large. Disons que chez moi donc effectivement oui pour, heu, pour répondre un peu à ta question j'ai, heu, j'ai une famille. Donc, heu, 2 enfants, heu heu, et une femme. Heu, ma femme et moi avant d'avoir des enfants on était très, très télé donc, heu, beaucoup de séries, on regardait, heu, des films régulièrement, heu, voilà on n'avait pas trop de Ouais voilà <chuckles> c'est ça! Heu, on avait pas trop de de contraintes en fait en soi pour le pour le faire donc voilà. On en a mangé, heu, beaucoup on va dire.
Mmh. D'accord. OK. Ouais. Oh on l'est un peu tous. Ouais. Mmh mh, OK.
On a eu notre première fille, heu, qui bon quand elle est arrivée toute bébé, heu, elle est pas du tout intéressée par les écrans donc ça posait, ça posait pas trop problème. Heu, mais rapidement bon elle a grandi, elle a commencé à nous voir, ben, regarder, heu, regarder les écrans, regarder le téléphone aussi. Heu, on est à l'ère du à l'ère du scroll, heu heu, sur les réseaux où tu vas avoir, heu, voilà des des quantités, heu, infinies de vidéos et autres, heu, informations, donc, heu. Exactement, merci l'algorithme. Donc, heu, voilà en fait c'est c'est quelque chose qui qui devient naturel pour, heu, pour tout le monde, ce qui est pas forcément bon. Et beh, à force de voir ça, ben elle, elle a commencé à à s'y intéresser aussi. Heu.
D'accord. Bah oui. C'est ça. Oh oui! Merci l'algorithme. <laughs> Mmh mh. Mmh. Ouais. Ouais elle a suscité, ça a suscité sa curiosité et son intérêt les téléphones et les écrans quoi.
Alors exactement c'est ça! Et bon après c'est aussi une facilité. Heu, j'ai d'autres amis qui sont parents et heu, et eux c'est pareil ils ont des enfants et alors la faci la facilité c'est beh, tu as ton tout petit qui, heu qui qui est un peu turbulent, heu, quand tu vas au restaurant, quand tu vas quand tu es en voiture. Heu, dans une situation où tu as envie qu'il soit calme, tu as besoin de tranquillité, heu, bah, heu. Exactement voilà! Le téléphone, le dessin animé et ça devient petit à petit, heu, au début c'est rien hein, c'est une fois puis tu te tu sais qu'il faut pas mettre les écrans aux enfants mais tu te dis: «Une fois, occasionnellement, juste dans tel et tel cas, pourquoi pas? OK, d'accord.». Et en fait petit à petit ton écran et ben il, heu, il va prendre une place, heu, très importante pour ton enfant en tout cas même pour toi en soi hein.
Ouais. Hop le téléphone avec le dessin animé. Et ouais. Bah ça sera plus le tien en fait ça sera le sien. <laughs>
Exact! Exact ce sera le sien mais, heu, bah toi ça va être ta facilité à toi. OK, besoin de tranquillité? Tiens, l'écran. Mais ton enfant petit à petit bah, lui il s'habitue à avoir son écran à avoir sa sa dose de de de de bien-être on va dire, heu, grâce à l'écran et c'est là que le piège commence en fait.
Et ouais Mmh. Et oui! Ça c'est le cercle vicieux où tu les habitues avec ça et du coup ils peuvent plus s'en défaire et puis même, heu, même au final quand tu toi tu veux sévir et tu veux leur enlever, bah ils tapent une crise quoi! Finalement en fait. C'est ça. Et heu, donc toi donc tu m'as dit donc, t tu as, heu, tu as eu ce souci-là et comment tu l'as géré? Vous êtes allé voir un spécialiste, un médecin, vous aviez pris vous, de vous-même, des mesures, heu, pas drastiques je dirais mais, des habitudes différentes pour l'habituer au fur et à mesure. C comment, comment vous avez géré ça avec votre femme? Avec ta femme pardon.
Et voilà exactement. Alors dans un premier temps on a pas forcément réagi si tu veux. Heu, on a un peu, heu, laissé faire le truc. Alors bien sûr en en mettant un peu plus de de restrictions donc, heu, c'était pas, heu «Quand elle le voulait on lui donnait.» mais hem
Ouais. Ouais parce que, je te coupe mais c'est que le l'écran en fait vous lui donniez dans quelles circonstances vous?
Donc là comme, heu, comme dit plus tôt c'était, heu, donc quand elle était petite hein. C'était vraiment juste pour, heu, bah cour pour couvrir à la base les les, heu, nos besoins de tranquillité.
Ouais. Mmh mh, OK.
Puis plus elle a grandi plus ça s'est transformé en, heu: «Bah maman je peux regarder à la télé un dessin animé?». Heu, toi tu dormais pas forcément bien la nuit, heu, maman ou papa bien sûr hein, heu, toi tu dormais pas forcément bien la nuit donc le matin tu avais besoin de faire une sieste. Heu, donc bah: «Vas-y regarde ton dessin animé comme ça, bah, j'ai pas trop à m'occuper de toi, je mets des guillemets et, et toi tu es occupée avec ton dessin animé quoi.» C'est, ça voilà petit à petit ça se ça se <smacks lips> ça se mettait comme ça, ça rentrait comme ça dans notre, heu, dans notre famille. Et le problème c'est que, bah, à la fin c'était, heu, c'était récurrent. C'était tous les jours des dessins animés c'était, heu heu, beaucoup de temps heu, de dessins animés, beaucoup de temps d'écrans. <sucks teeth> Bon. Temps en temps on lui disait, heu, non ça suffit aujourd'hui pas pas de dessins animés pendant 1 journée, 2 journées, mais on finissait toujours par revenir.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord, et du coup vous avez réglé le problème comment?
Et et alors en fait le problème n'est pas forcément réglé à l'heure actuelle hein, heu donc heu. Moi je te parle de ça heu, on va on va dire dans les, ah c'est 1 an, un truc comme ça heu, b je sais plus exactement la temporalité, mais par là, on va dire. Autour de ses 1 an, elle a commencé à à manger des écrans et, heu, et peut-être que vers ses 2 ans et demi-3 ans, on ou peut peut-être un peu plus tard même on a on est allés voir le médecin, mais pas du tout pour ça, quoi! Heu, suivi, heu, classique pour les enfants et elle nous a posé la question, heu. Est-ce qu'il y a des dessins animés à la télé? Et du coup ben, c'est là qu'on en a parlé. Et alors elle nous a expliqué quelque chose.
Ah, d'accord. <laughs> Mmh mh. D'accord. Ouais. D'accord.
Les enfants, en fait, heu, quand ils sont s devant les écrans peuvent développer comme une certaine forme d'autisme.
OK. Ah bon? Dans quel sens?
Voilà, alors c'est pas c'est pas un autisme, heu, avéré, heu c'est pas comme ça qu'elle nous l'a formulé. En gros elle nous a dit: «On on sait que quand on sait qu'on peut guérir un enfant de l'autisme en le privant heu, de télé pendant heu 15 jours, c'est quand même formidable.». Bon après, elle a approfondi le le sujet, en fait un enfant qui peut être jugé autiste ne l'est pas forcément, ça peut être à cause de la télé qu'il est heu, qu'il est heu <scoffs> mentalement atteint, d'une certaine manière.
D'accord, oui. D'accord, OK. Ouais, je vois.
Voilà, alors on l'a pris au mot. Et on a
Ah oui, ben oui. Ça, ça choque je pense si ta si ton médecin te dit: «Bah, si elle continue comme ça elle est autiste». Ah d'accord.
Ah, oui. Alors après voilà ce qui est ce qui est paradoxal et ce qui est quand même bénéfique dans ce cette approche là. C'est qu'en soit ton écran, bah, il va te te modifier, heu, d'une certaine manière. Mais, heu, dès que tu vas l'arrêter pendant un certain laps de temps, bah, tu vas redevenir normal.
Mmh mh. D'accord et
Tu vois, c'est pas, heu, c'est pas permanent en soi.
Et et tu vous l'avez constaté du coup avec ta fille ou pas? Tu as tu as vu une différence?
Et alors oui, on l pendant 15 jours on ne lui a pas mis d'écran. Donc les quelques 1ers jours c'était compliqué, heu, elle nous les réclamait, donc. Heu, je te parle de, mmh, je te parle de ça, mais, heu, ce que j'ai pas ce que j'ai pas précisé, c'est qu'elle réclamait des dessins animés, elle mangeait des écrans, mais elle avait aussi un comportement, heu, très désagréable, elle était, heu, elle piquait des crises, elle était, heu, très difficile, le le soir pour la coucher c'était compliqué, heu, elle avait pas envie de sortir. Elle, heu, elle avait pas envie de faire d'autres activités, de jouer ou quoi que ce soit..
Ouais. Ah, beh oui. Mmh mh. Ouais. Elle vous testait un peu, en fait. Elle voyait elle a essayé de trouver vos limites savoir si vous alliez craquer ou pas quoi?
Mmh, ouais. Oui, d'une certaine manière. Heu, mais ça je te parle de ça avant le l'histoire du médecin. Non, c'était, heu, de manière générale. Et donc pendant 15 jours on lui a re retiré les écrans. Allez les 3-4 1ers jours c'était un peu délicat et puis petit à petit elle a arrêté de nous les demander. Et puis petit à petit, elle a recommencé à s'intéresser à des choses simples. Comme, heu, bah, je sais pas faire un dessin, heu, s'amuser avec ses poupées, heu, heu.
Mmh. D'accord, mmh mh. OK. D'accord. Eh, beh oui. Parce qu'elle avait plus le choix finalement.
Elle avait plus le choix et surtout elle retrouvait un intérêt. Alors c'est psycholo c'est c'est au niveau, heu, pas psychologique, mais au niveau, heu, du cerveau, heu, je suis pas spécialiste, hein, sur le ce qu'elle nous a expliqué le médecin. Je te rapporte, heu, quelques mots, heu, qu'elle nous avait donnés. Mais tu as une espèce de, mmh, <clicks tongue> de de partie du cerveau qui, heu, qui est impactée par, heu c'est une question de de récompense de du du plaisir tu sais la dopamine, heu, tout ça
Ouais. Oui, oui, oui. OK, je vois. Ouais.
Voilà et en fait ta récompense, heu, en regardant un un dessin animé elle est instantanée. Tu n'as pas besoin de faire un effort quelconque pour obtenir cet cette récompense et c'est là le piège en fait.
Et oui, oui, oui. Je vois. C'est là parce que tu t'habitues et du coup, heu, tu habitues ton cerveau à avoir ce que tu veux tout de suite.
Et voilà c'est ça. Du coup tu ne passes pas par, heu, beh, je sais pas quand tu vas faire, heu, tu vas faire du sport. Imaginons, heu, tu vas faire du foot ou ou n'importe quoi d'autre, hein, heu. Tu vas jouer avec tes copines à trappe-trappe peu importe. Heu, tu vas avoir un certain amusement au bout d'un moment, mais tu vas quand même fournir un effort. C'est un petit peu le la récompense de ton effort qui va t'apporter cette satisfaction.
Mmh. Ouais. Bah oui. Et beh, oui. Eh, oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et, du coup est-ce que le fait de réduire ce temps d'écran, heu, de l'avoir géré en fait d'une manière différente pour la petite? Est-ce que ça a impacté votre façon de des de de vos utilisations à vous de ces écrans aussi ou pas du tout?
Voilà. Oui et non.
Pourquoi? Dis-moi tout. Parce que du coup je suppose que quand elle est là t tu te forçais à pas forcément regarder la télé ou à y toucher. Et quand elle était couchée qu'elle faisait autre chose et qu'elle était pas là, là par contre oui. Tu tu l'utilisais peut-être, non?
Alors oui et non donc Voilà, voilà. Il y a de ça, il y a de ça après bon maintenant elle a 6 ans. Hem, ce qui se passe c'est qu'on est conscient de ce de ce dont je t'ai parlé, heu, donc on fait beaucoup plus attention
D'accord. OK.
pour autant on l'interdit pas. On impose une limite, c'est-à-dire que maintenant déjà en semaine pendant qu'il y a école, heu, il y a pas de dessin animé, il a pas de télé. C'est, voilà même le, donc, heu, le mercredi il y a pas école, heu, donc le mardi soir et le mercredi il y a pas de télé. La télé, c'est le week-end. Et c'est pas toute la journée comme ça aurait pu l'être. C'est vraiment devenu, heu, contrôlé et, et elle l'a bien compris en fait. Elle l'a bien compris. Ce ce dont je t'ai parlé au niveau, heu, psychique, heu. Je lui ai expliqué bon, heu, avec, à peu près les mots que je t'ai donné mais version enfant quoi donc, heu <laughs>
Ça pose une limite, peut-être? Mouais OK. D'accord. OK. D'accord. Ouais. Mmh mh. Oui, bah oui. Quand même, pour qu'elle comprenne un peu mieux. <chuckles>
Voilà, sujet pas trop maîtrisé mais elle a quand même compris le sens.
Que si elle refaisait trop, ou qu'elle regardait trop c'était pas bien pour sa santé?
Exactement, et ça, elle l'a saisi. Elle l'a saisi et c'est q c'est une bonne chose.
Ouais. Et du c et du coup, elle est moins demandeuse? Elle l'a compris ça? Elle a elle est passée à autre chose?
Elle est moins demandeuse et surtout, quand on lui refuse, heu, il y a plus de crise. C'est fini ça.
Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que, du coup, maintenant depuis depuis le temps, hein, que vous avez mis ça en place, est-ce que les crises se sont stoppées? Est-ce que son comportement a changé? Qu'est-ce qui a fait, heu, enfin voilà. Qu qu'est-ce qui a changé en fait, heu? Est-ce qu'elle est plus agréable, même?
Tout à fait, elle l'est complètement. Par contre, ce qu'on remarque, heu, il arrive, heu, bon le temps de de de télé est l drastiquement réduit, mais il y a toujours des exceptions, des moments, heu, où on va être un petit peu plus cools. Et alors en fait, c'est presque systématique: quand elle a un peu trop de télé, après, juste après avoir regardé la télé, elle est infernale!
Mmh. Ouais. Ah ouais? Dans quel sens? Et c'est-à-dire qu'elle est surexcitée? Elle fait des crises, elle te demande des choses, enfin elle fait quel dans quel sens elle est infernale? D'accord.
Ouais! Elle est désagréable, très désagréable, elle est, heu, elle boude pour rien, elle, heu heu, enfin, il y a un changement drastique dans son dans son comportement. Bon, voilà, pour noter que le le le le le pouvoir des écrans sur notre, heu, notre cerveau, donc notamment chez les tout petits, c'est quand même, heu, c'est quand même puissant, quoi!
Ah ouais, quand même. Ah oui? C'est pas c'est pas anodin comme, heu, comme comme pouvoir. Heu, c'est c'est je trouve qu'il y a du coup il y aurait pas assez de prévention justement sur cette gestion de temps d'écran, heu, pour les pour les nouveaux parents. Pour les enfants, heu, on parle pas assez finalement de ça.
Voilà et Beh, on en parle, si tu veux. Heu, on en parle à l'école, on nous le dit, heu, si ja quand tu es parent, heu, tu tu es un peu plus concerné par ce sujet, donc tu as un peu plus accès à ces informations, m m mais, heu, on en parle sans vraiment t'expliquer le pourquoi du comment. Heu, i il faut pas boire d'alcool. Bon. Pourquoi il faut pas boire d'alcool? On le sait à peu près tous. Heu, il faut pas boire de café trop souvent. Tu sais pourquoi il faut pas boire de café? Moi je sais pas réellement ce qui se passe. Heu heu, je sais pas moi, heu, qu'est-ce que je peux te donner te ne comme exemple? Il y a des des choses où on te dit: «Il faut pas le faire». Bon OK. Il faut pas le faire. Mais pourquoi? Ben, on se pose pas plus la question que ça.
Mmh mh. Oui. Bah, et oui parce que parce que quelqu'un a dit que, voilà, c'est ça comme ça, enfin, c'est comme ça qu'il faut faire, ça fait tel effet. On va pas chercher plus loin le bout que son nez et puis du coup on l'applique quoi.
Dans ce cas précis. Voilà. Donc, sans avoir la la profondeur de ce que ça peut donner
Mouais. Mmh mh.
on a du mal à on a du mal à et puis encore une fois, tu es jeune parent, heu, tu as besoin de te re te retrouver un petit peu, tu as besoin de trouver du temps, heu, donc
Eh bah, oui, heu. Puis c'est la 1re fois. Tu peux pas tout savoir. Tu fais au feeling. Tu tu peux pas, heu, même si tu es jeune parent c'est ta 1re fois, c'est ton 1er enfant, donc, tu t'adaptes. Tu fais, heu, tu fais en fonction de ce comment tu as été éduqué, toi. Qu'est-ce que tu juges le mieux et c'est qu'après effectivement comme tu dis quand tu te renseignes ou quand tu as accès aux infos que tu te renseignes et que tu améliores la façon de faire. Pour ça qu'on dit que, heu, entre heu, dans une fratrie quand il y a des frères et sœurs, heu, le, c'est pas que le petit dernier est plus, heu, c'est plus cool pour lui, mais c'est que peut-être que les parents se sont rendus qui compte qu'ils étaient peut-être un peu trop sévères sur les 1ers. Donc ils ont adapté l'éducation, et cetera, ou peut-être, heu, peut-être ce genre de choses, heu, comme ça.
Exact. Tout à fait. Ah ça, c'est ça, c'est certain. <laughs> Alors, la façon de de de réagir avec mon mon fils maintenant, heu, par rapport à ce qu'on a pu faire avec ma fille ça a complètement rien à voir, heu heu
Ouais. Elle va être jalouse! Tu vas voir.
Non! Parce que c'est pas ça, c'est vraiment, heu heu, avec ma fille c'était, bah le moindre petit bobo, on s'inquiétait comme pas possible, c'était la fin du monde, si jamais elle faisait l un bruit pendant qu'elle dormait, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Heu, maintenant avec mon fils, bah, oh, <scoffs> il fait un bruit dans la nuit, on va même pas le voir, quoi. Heu, ma fille c'était
Non? Ouais. Oui, c'est vraiment s'il pleure que
Ou et encore, <laughs> bah, bon après, heu, mon fils c'est un autre tempérament, c'est autre chose, lui c'est un casse-cou, heu, si jamais je m'inquiète à chaque fois qu'il fait un truc j'en ai pas fini, quoi.
Mmh. Ouais. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Bon après, heu, c'est c'est, enfin c'est p c'est pas mal la façon dont, heu, dont tu gères ça, je pense, heu, la la la gestion de ton temps d'écran pour, heu, pour le pour les enfants. Je suppose que tu as mis en place la même chose pour ton fils, que ce que tu avais fait pour ta fille, par contre, pour les week-ends, et cetera?
Oui et non. Alors mon fils, clairement la télé ça l'intéresse pas.
D'accord, bon, bah, tant mieux. Donc tu as pas besoin à t'embêter avec ça.
Ouais, mais alors on a un petit revers de médaille quand même. C'est-à-dire que, heu, il y a ma sœur qui lui a montré des vidéos, heu, sur une application, heu, tu sais où tu scrolles et justement tu vois des vidéos, heu, et, heu, et là il est un peu tombé addict là-dessus. Donc maintenant e ah, exact. Donc maintenant il nous réclame, heu, bon on lui donne pas, hein, bien sûr, mais il pique des crises pour ça. <laughs> Bah, voilà, au moins on est avertis, on sait qu'on va pas lui laisser, heu heu, le champ libre là-dessus.
Ouais. Sur TikTok? Ouais. Beh oui, tu gères, heu Ah ouais! Exactement, parce que tu as fait déjà tes armes avec ta fille donc, heu, donc voilà. Bah, écoute c'était, heu, c'était hyper intéressant ce que tu m'as dit là la façon dont la façon dont tu as pu gérer ça avec ta femme pour, heu, pour ta fille et, heu, avec le médecin, et cetera. C'est c'est vraiment prenant donc, heu, c'est je pense que ça sera utile pour, heu, pour tout le monde.
Bah, si ça a pu t'aider, un petit peu, ça me fait plaisir. Et, heu, bah, avec grand plaisir de parler de tout ça!
Eh beh, avec plaisir, à bientôt.